Halo.
Halo <chuckles> ketemu lagi. <chuckles> Kemuna
<laughs> Iya, ketemu lagi, gimana nih? Masih semangatkah untuk ngobrol-ngobrol lagi, Mbak? <chuckles>
Masih wah nggak apa-apa, masih masih kuat masih semangat dan masih tercerahkan. <laughs> Gimana ini? <chuckles>
Masih ya? Mhm. <laughs> Iya ya, oke mungkin, eee, kalau malam-malam gini kayaknya seru ya, kita ngobrolin tentang yang berhubungan dengan kultur atau budaya d atau mungkin bahkan tentang agama kali ya? Mhm, mhm, menarik ya? Ah ah, nah jadi kalau misalnya, Mbaknya nih, mungkin ada pengalaman yang bisa diceritakan tan dan pengalaman paling berkesan tentang mengikuti acara kega keagamaan nih, Mbak, silahkan loh!
Mhm. Mhm mhm Gimana? Oke. Mhm. Oh iya iya, itu selalu menarik sih pembicaraan-pembicaraan seperti itu iya iya iya. Mhm mhm mhm mhm. Iya. Mhm. Mhm. Iya. Heeh. Iya.